قل لي بقى أنتَ لمّا بتيجي تتفرج على فيلم كده يعني أنتَ من الناس اللي هي آآ زي ما بيقول كده حلاوة البدايات بتأثَّر فيها ولازم الفيلم كده يبقى بادئ بداية حلوة و وفي في عُمق كده وفي فخامة في بداية الفيلم والّا يعني لو الفيلم في بدايته ممل شوية، فبتزهق فممكن أصلًا ما تكملوش؟
آه طبعًا أنا م أنا بُص أنا آخري مع الفيلم مثلًا مش عايز أقول لَك مثلًا 10 دقايق مثلًا آآ من من 5 ل10 دقايق كده، لازم يكون حصل حاجة تشدني إن أنا أكمل في الفيلم. اللي هو الأحداث تكون سريعة، عايز أعرف إيه اللي هيحصل بعد كده. اللي هو أو مثلًا في حصل لقطة كده لقطتين، 3 مثلًا حتّة كوميدية فكام إفيه كده حلو، فاللي هو أحس خلاص إن الفيلم ده هيبقى حلو. لكن لازم أحس من بدايته كده إن الفيلم ده خلاص لأ، حلو كده وهيشدني. لكن الفيلم لو لو قاعد بقى مثلًا آآ في أفلام كده بتقعد ملل بقى اللي هو مس تقعد بال نُص الفيلم كده والّا ع تِلت الفيلم بيمهد لحاجات آه بيمهد لحاجات كده وفي الآخر <tsk> أ وبعدين طب يا جماعة. لأ أنا بامل بصراحة ما باكملوش اللي هو آه يعني ن باحب إن الأحداث تبقى سريعة أوي، سريعة أوي أوي يعني اللي هو، آآ، لأ ما املش من الفيلم، ممكن الفيلم عايز أقول لَك الفيلم ممكن مثلًا ألاقي فيلم 3 ساعات وعادي، ميَّة ميَّة ممكن أقعد أتفرّج عليه و وقاعد من أوله لآخره ومستمتع جدًا بيه، في أفلام تانية ممكن آآ بيبقى الفيلم ق قصيّر أصلًا، آآ بس ما باكملوش من من ربع ساعة كده باروح قافل. إلا لو كان حد مثلًا قال لي عليه إن الفيلم ده حلو. في مثلًا هيحصل كويس أو كده في في الآخر كده.
بيمهد لَك. <laughs> أنت عايز تخش في الأحداث على طول؟ أوكي، آه كنت لسه هاسألك يعني مش ممكن التمهيد ده يكون تمهيد لحاجة حلوة؟ والّا أنتَ لأ برضو ما
ما لأ، آآ ما باستناش أنا <laughs> وأنا باقول لَك أنا ما باستناش. هو فعلًا ممكن يبقى أنا وعشان كده ممكن أ بيكون باعترف بصراحة إن ممكن فاتني أفلام كتير. آآ إن يكون فيها مثلًا فيلم ممكن يبقى حلو مثلًا بس أنا ما باكملوش، لأن أنا بابقى زهقت كده من الأول. آآ بسبب حاجة زي كده. آه أنا أنا من الأول كده من أول مثلًا عاوز أقول لَك من آخري 10 دقايق رُبع ساعة بالكتير أوي لو بُص بقى اللي هو خلاص، آآ غير كده لأ، الفيلم باقلبه خلاص، باقفله وأشوف حاجة غيره، إلا زي ما قُلت لَك لو حد بقى من اصحابي مثلًا اتفرَّج على الفيلم بقى، ورشَّحه وقال لي: "لأ ده الفيلم ده كويس أوي، واتفرج عليه، والكلام ده" فآه، أوكي ممكن أستحمل شوية.
أنتَ بتحكم من العنوان يعني؟ أوك أوكي، طب أنت لو فيلم ما تعرفوش وما حدش رشحه لك، خلّيني أقول لك يعني إيه أكتر حاجة بقى يعني تخليك لأ أنا م يعني ها ماشي هاستنى شويّة هاعصر على نفسي كده لمونة وهاكمل، هل مثلًا الممثّل مثلًا أنت بتحبه مثلًا فعارف إنّه بيعمل حاجة كويّسة، آمم، الكادرات مثلًا بتاعة التصوير الموسيقى، هل في عنصر معيّن هو اللي ممكن يخليك يعني هاه ماشي أنا هاستنى شويّة لحد ما أشوف إيه اللي هيحصل؟
بالضبط، هو آآ، يمكن رقم 1 هو الممثّل اللي بيعمل الفيلم دوَّة، آآ، إن اللي هو الطقم اللي موجود في الفيلم عمومًا، سواء الطقم من الفنّانين الموجودين آآ، سواء بقى فيلم عربي فيلم أجنبي كده، في نوعية من الناس أنا عارف إن الأفلام بتاعتها كويّسة، يعني مثلًا أنا باحب مثلًا نوعية أفلام بتاعة آآ، مثلًا آآ آآ توم كروز مثلًا السلسلة بتاعته كلّها بتاعة Mission impossible والكلام ده، أنا غ أصلًا شُفت على كذا شُفت كذا فيلم منها، فأنا عندي تجربة قديمة أصلًا وعارف إن أفلامه كلّها كويّسة، ت السلسلة دي هتعجبني أنا عجبتني، وكده كده بتقعد. آآ في مس في فيلم مثلًا زي آآ لي لي بتاع برضو توم كروز كان كان Top gun تقريبًا، آآ بس ده كان أحداثه سريعة يعني الفيلم ده أنا أقول لك قعد بتاع ساعتين ونص والّا حاجة زي كده وكانت أحداثه سريعة، بس آآ عمومًا ك كتوم كروز اللي هو ال الممثّل نفسه موجود في فيلم لأ، حتّى لو الأحداث بتاعته بطئت شويّة اتأخر شويّة بس أنا عارف إن هو هي الفيلم بتاعه هيبقى كويّس. نفس الكلام مع ممثّلين عرب كتير. آآ، في كذا ممثّل كده أنا بصراحة باحبهم جدًا وعارف إن أفلامهم كويّسة فحتّى زي بصراحة أنا العشق كلّه أحمد حلمي، يعني عايز أقول لك أحمد حلمي ده أنا تقريبًا آآ، تقريبًا أفلامه كلّها كنت بادخلها سينما أصلًا، يعني من أوّل فيلم آآ، ظرف طارق تقريبًا، لحد كل الأفلام اللي بعد كده، تقريبًا الفيلم ما باسيبوش إلا أمّا أدخل سينما على طول ل لحد ي فأنا عارف إن إن إن ده الشخص ده هي خلاص هو هيعمل فيلم حلو، هو الراجل ده كوميدي الأفلام بتاعته كويّسة أوي، هيعرف يضحكني فخلاص يعني حتّى لو آآ حصل مثلًا ال الفيلم مثلًا في أوله آآ بطيء شويّة مش عارف إيه، لأ، يعني خلّيني أحكِ لك مثلًا حاجة حصلت، كانت آآ، فيلم بتاع آآ، اللي هو كان طالع فيه اللي جاي من أمريكا ده كان اسمه إيه؟ كان عسل أسود، بالضبط، عسل أسود، الفيلم ده أنا عايز أقول لك إن أنا بُص الفيلم ده دلوقتي تقريبًا مم يعني معروف دلوقتي إن هو مكسر الدنيا، الفيلم ده من من أحسن أفلامه أنا الفيلم ده أوّل أوّل ما شُفته في أوّل م يعني كنت شُفته في السينما بصراحة، حسّيت كده إن هو ما عجبنيش إن هو شويّة في الأوّل كده م يعني في الأوّل كده إيه ده في إيه، بس لأ، مع الوقت لأ الفيلم حلو، قعدت شويّة مثلًا في الآخر كده لأ الفيلم حلو أوي. آآ، كان في آآ فيلم تاني كان بتاع آسف على الإزعاج هو هو نفس الكلام اللي هو كان تقريبًا كان مريض فيه أو حاجة زي كده بيتخيل باباه، إن هو باباه م كان مات وجت له صدمة نفسيّة إن هو بيشوفه على طول فال الفيلم ده نفس الكلام كنت باحس كده إن هو في لأ ما هوَّاش كويّس أو كده، آمم بس لأ مع مع الوقت لأ الفيلم فعلًا حلو، و ويعني إيه ب آآ قصته حلوة أوي يعني.
أوكي. إمم. طب قل لي زي مين؟ أوكي، كويس. قل لي. عسل اسود. إمم. أوكي. إمم. إمم. كويس طب أنتَ م إيه ال إيه يعني إيه اللي لفت انتباهك أو إيه اللي خلَّاك ترجع تغيَّر رأيك في الفيلم ده؟
بص هو أنا هاقول لَك إن يعني إيه ممكن من أول مرّة أنا أنا دي للأسف بتحصل معايا في أفلام كتير. اللي هو ممكن أبقى اتفرجت مثلًا على الفيلم، فاللي هو م ما خدتش بالي من حاجات معينة فيه، ممكن مثلًا مشهد كده ماخد ما ركزتش أوي في الفيلم، ما خدتش بالي من القصة اللي ورا الفيلم. ممكن بعدين لما أتفرج مرّة و2 و3 ممكن يبقى في إفيه عدَّى كده ممكن أبقى آآ مشهد كده في فيلم ما خدتش بالي منه أول مرّة أجي أتفرج عليه تاني إيه ده؟ م ده الإفيه ده حلو أوي. أ دي حاجة فيَّ للأسف اللي هو إيه حتة التركيز دي في وقتها، آآ م لما أتفرج تاني أو ممكن مثلًا أتفرج بابقى باتفرج لوحدي، فزي نفس الكلام ما خدتش بالي، ممكن أبقى قاعد مع ح ناس صحابي مثلًا أو حد كده باتفرج، فحد يعلق على الإفيه أو أبقى قاعدين أصلًا ما ن ما بنتفرجش أصلًا فحد يجيب لقطة من الفيلم، اللي هو يقول حصل كذا زي ما حصل مش عارف إيه، نتتريق يعني بنحكي الفيلم أو كده فبابدأ أفتكر آه فعلًا ده حصل في الفيلم، ما خدتش بالي منه، فبصراحة يعني دي بتبقى دي حاجة عندي للأسف في حاجات كتير ما باخدش بالي منها في ال جوّه الفيلم.
أوكي. آه. امم. أوكي لحد ما ترجع مثلًا تشوفه مرّة تانية، فتكتشف إن هو لأ، في عظمة في الموضوع.
آه بالضبط آه وحصلت في أفلام كتير يعني.
كويس، كويس أوي. طب أنتَ أنتَ قُلت لي إن أنتَ بتحب تدخل السينيما لأفلام أحمد حلمي، لأن أنتَ واثق فيه وعارف إن هو بيعمل حاجة حلوة أنتَ
آه، عارف إن هو آآ هيعمل أفلام حلوة سواء أفلام كويسة كوميدية، وفي نفس الوقت م يعني إيه اي أقدر أدخلها مع عيلتي ما ما ما ما أكونش مثلًا قلقان إن في مثلًا فيها حاجات آآ خادشة مثلًا أو حاجة زي كده، آه مهم جدًا طبعًا.
كويس. آه النقطة دي مهمة برضو. كويس طب أنتَ أنتَ خلّيني أسألك الأول أنتَ بتميل عمومًا للسينما والّا بتحب تك على التليفزيون عادي في البيت وتعمل قعدتك كده وحاجاتك و ولبك وفشارك؟
لأ بُص والله دلوقتي هو ح حاليًا أنا علاقتي مع التلفزيون لمّا باجي مثلًا أقعد أكل بقى كده، فبامسك الريموت أقعد أقلب <laughs> فأي حاجة اتفرّج عليها، لحد ما أخلص أكل وغالبًا ما بارساش على حاجة <chuckles> ما كنت خلصت أكل وأنا باقلب اللي هو أ أنتَ عارف قنوات التلفزيون دلوقتي بقت يمكن آآ 90% منها من قنوات النايل سات بيبقى قنوات آآ اللي هو ال ممكن إعلان و وجواه فيلم، مش فيلم وجواه إعلانات لأ، اللي هو إعلانات كده وجواها كده جزء من فيلم. فتلاقي مثلًا فيلم 5 دقايق، ونص ساعة إعلانات. فزهق بقى زهق، ف م يعني ب باقعد أدوَّر بقى على أمّا الاقي حاجة كويسة بقى الأفلام اللي هي ال اللي باحب أتفرّج عليها أو كده، آآ، غالبًا ما بالاقيش يعني أو لو لاقيت حاجة باكون في آخر بقى خالص لم من أول ما ما خلصت بقى الأكل والكلام ده، فخلاص بقى فباقفل.
امم. أوكي، بتقعد تقلب بس. امم. صحيح. طب أنتَ يعني أنتَ معنى كلامك أنتَ مش مدمن أفلام يعني في ناس كده آآ، زهقان يروحوا يتفرجوا على فيلم، مبسوط أنا هاروح أكتشف لي فيلم جديد، متضايق طب أنا هاروح أفصل بقى وأتفرّج على فيلم. أنتَ مش من النوعية دي اللي هو آآ، أو مثلًا تغيَّر mood فتفتح Netflix أو أي منصّة عمومًا.
آه، ما هي الحتّة دي، آآ ه هاقول لَك يعني، هو آه، يعني أنا آه باحب أتفرّج على الأفلام لكن مش على التليفزيون، لإن ممكن زي ما أنتَ قلت كده أنا باحب أدخل سينما، اللي هو أنا هادخل أتفرّج على الفيلم ده خلاص، آآ، عايز أتفرّج على الفيلم ممكن بقى سواء إما على على على المنصات أو على اللاب عندي لو الفيلم موجود على اللاب آآ حاجة على النت، يعني لكن لأن أنا هاجيب الفيلم ده وأتفرّج عليه، آآ، باحب إن أنا أتفرّج على حاجة مثلًا زي ما باقول لَك وأنا قاعد مثلًا باكل حاجة تسليني وخلاص، أنتَ يعني مثلًا هاقول لَك دلوقتي آآ ال المنصات اللي طلعت دلوقتي مثلًا كل المنصات بقى watch it وشاهد والحاجات دي كلّها وNetflix، ال الحاجات دي بتسهل آه، ممكن أتفرّج مثلًا على فيلم والّا مسلسل كده آه، أقعد أجيب بقى الحلقات كلّها مثلًا مسلسل الحلقات كلّها ورا بعض وأنا قاعد باتفرج، وأنا قاعد مثلًا باكل والاَّ وكده، فدي بتبقى أحسن شويّة من التلفزيون، اللي هي أنا شايف إنّها يعني إيه خدت مكان التلفزيون شويّة.
امم. آه أنتَ أن أنت أنت فضولي برضه في حتة المسلسلات؟ زي يعني أغلب الناس اللي هو، أنا هاكمل المسلسل كله في قعدة واحدة والّا ممكن كل يوم حلقة كل يوم حلقتين كده تأزأز فيهم؟
أنا عايز أقول لك أنا عايز أقول لك إن أنا في مسلسلات بتنزل الأيام دي كده، معظم المسلسلات بتنزل بقى على المنصات وكده، باقول لك بتنزل كل أسبوع حلقة أو حلقتين، تمام، م مش زي يعني مثلًا مش زي زمان مثلًا كان المسلسل بينزل 30 حلقة بقى وكل يوم حلقة والكلام ده. معظم المسلسلات دلوقتي الجديدة كلها بتنزل على ال على المنصات بتبقى 10 حلقات بس، 12 حلقة، حاجة زي كده، وتنزل كل أسبوع. آآ و ق قليل أوي ممكن تقريبًا منصة Netflix بس الوحيدة تقريبًا اللي ممكن تنزِّل المسلسل كله مرة واحدة، الباقي المنصات، لأ هو كل أسبوع مثلًا حلقة أو حاجة زي كده. عايز أقول لك إن إن أنا باستنى بالضبط، إن أنا باستنى مثلًا بتاع أسبوعين 3 كده لمّا المسلسل يخلص أو ينزل حلقاته كلها عشان أتفرج عليه، أنا ما عنديش الحتة اللي هو إيه أ أنا لسه هاستنى بقى الأحداث اللي هتيجي بعد كده، لأ ما هو هابقى استنى لمّا ينزل.
آه. أنت بتستنى بقى للآخر تشوفهم كلهم؟ والّا <laughs> آه، بس بس بس في ناس بتحب يعني اللي هو تستنى، طب إيه اللي هيحصل الحلقة الجاية، الأسبوع الجاي، بتاخدها كده بنوع من ال يعني حاجة لذيذة يعني اللي هو مستني طب وأول ما تنزل الحلقة بيبقى ليها برضه عارف آآ يعني سعادة كده. فأنت أنت ما بتميلش للموضوع ده.
آه بُص أ أ عايز أقول لك عايز أقول لك إن هو آآ غير كده كمان، هي ح فيها حتة حلوة، حتة إن أنت آآ تستنى أو ما تتفرجش كله مرة واحدة عشان الوقت. زي ما قُلت لك أنا ممكن لو مثلًا مسلسل كده الحلقات كلها موجودة، ممكن من كتر ما هو ب شدني مثلًا، ممكن أضَّيع وقتي فيه، أقعد لي مثلًا بتاع 4،5 ساعات والّا والّا 7 ساعات أقعد أتفرج على المسلسل. فلأ كده لإن الحلقات موجودة، غير لو هو حلقة بس اللي موجودة هاتفرج عليها وخلصت خلاص اللي هو مش قا م مش هينفع أتفرج، فأشوف بقى ورايا إيه أعمله. فبصراحة دي أنا عيب أنا شايفه فيَّ يعني حتة إن أنا آآ أ أستنى لل للحتة دي إن أنا أستنى مثلًا أشوف الحلقات كلها ورا بعض والكلام ده، آمم، يعني حتة إن أنا لو كنت فعلًا استنيت آه باضَّيع وقت، باضَّيع وقت فيها كتير أوي. لو أنا اتفرج مثلًا على حلقة واحدة واقفل أو كده، يعني أنا عايز أقول لك إن أنا أوقات كنت بابقى مثلًا أقعد أسهر مثلًا كده على مسلسل يعني إيه م عشان أخلصه م آآ طب أنا جسمي عايز ينام، اللي عارف أنت كل جسمة كده في جسمي تقول لي أرجوك نام أرجوك نام <chuckles> وأنا ما فيش لأ، عايز ال الحلقة بتخلص، ه طب هات ال طب اللي بعدها بس وهانام، طب اللي بعدها طب آخر مشهد أنت عارف كده في المسلسلات معظمها، خصوصًا بقى لو حاجات أجنبي، تلاقي مثلًا إيه، آخر مشهد كده و يروح يروح بُص ناهي الحلقة كده على حاجة بس مهمة أوي، فاجي أقول
إمم. بتضَّيع وقت كتير. إمم. <laughs> الفضول، الفضول بيقتلك. آه. آه، هم عارفين بيعملوا إيه. يعني <laughs> هو عارف هيجيب رجلك إزاي.
آه بالضبط يعني. بالضبط فأنا بابقى عايز أعرف إيه اللي حصل، فأ أشوف الحلقة اللي بعدها، طب وهاشوف بس المشهد ده، المشهد يجيب مشهد يجيب مشهد، أقعد بقى تلاقيني مثلًا قاعد ساعتين 3 وقاعد.
آه، طب أنت يعني قُل لي بتحب تتفرّج على مسلسل أو فيلم أو حاجة، بتحب تتفرّج مع حد معيّن مثلًا حد من اخواتك حد من أصدقائك؟ آمم، والّا بتحب ت م تنعزل مع نفسك كده وتخوض التجربة لوحدك؟
بُص، على على حسب ال الفيلم ده أو المسلسل ده إيه، لو فيلم كوميدي أو مسلسل كوميدي آه، طبعًا باحب أتفرّج مثلًا مع صحابي مع عيلتي مع كده قاعدين بنتفرج اللي هو حاجة حلوة كلنا بنضحك مع بعض. تمام؟ أما لو حاجة بقى مثلًا في فيلم بقى في فيه قصّة بقى فيه مغامرة في حاجة بتشد كده، لأ، باحب أتفرّج مثلًا كده مع نفسي عشان أعرف أركز، اللي هو أركز في الفيلم، لأن طول ما إحنا قاعدين أنت عارف لمّا يكون في لمة كده قاعدين بنتفرج على حاجة كل واحد بيطلع بكلمة، ده مش عارف إيه علَّق تعليق، الكلام ده، فده إشطا ممكن يبقى مقبول شويّة معايا في ال في ال في ال الحاجة الكوميدي، لكن الحاجة ال ال مثلًا بفيلم مثلًا مغامرات مثلًا أو أكشن أو ليه قصّة حلوة أو كده، أنا بابقى عايز أركز هو إيه اللي حصل.
امم.
آآ غير الكوميدي، الكوميدي آه، الكوميدي مش فارقة. بالضبط، الكوميدي مش فارقة، عادي يعني آآ، قاع قاعدين إيفيهات بنضحك عليها وخلاص.
أوكي، عشان تعرف تربط الأحداث. إمم. <chuckles> طب أنت كنت يعني اتكلّمت في نقطة مهمّة أوي اللي هي حتّة إن ال الڤيديو ده آمن، إن إن أنت تتفرّج عليه مثلًا مع العيلة هو حاجة عائليّة ما فيش فيه حاجة مثلًا خادشة للحياء أو فيه حاجة مثلًا مش مناسبة ل لو معاكم أطفال بتتفرج أو حاجة، يعني النقطة دي، بقت زايدة أوي، بتلاحظ إن هي زايدة الفترة دي عن زمان عن يعني ال الأفلام أو الأجيال السابقة يعني من التلفزيون أو من صناعة السينما عمومًا، والّا بتشوف الموضوع لأ بقى مسيطر عليه أكتر، وبتشوف إيه سبب حاجة زي كده؟
آه طبعًا. لا لأ، بالعكس يعني، بالعكس أنا يمكن يمكن زمان الدنيا كانت اش يعني الرقابة عليها كانت أكتر من دلوقتي، دلوقتي فعلًا الدنيا في حتّة الس سهولة ال يعني قبل كده مثلًا زمان كان آخرك إيه المسلسلات مثلًا سينما وآخرك تلفزيون، والتلفزيون آخرك كان شويّة قنوات معدودة، من قبل بقى الموضوع النايل سات والكلام ده ف آآ، في رقابة على ال على الحاجات دي كلّها ال ال الإنتاج أو الشركات الإنتاج والكلام ده، في رقابة من من الدولة مثلًا حتّى كمان، دلوقتي الموضوع بقى ص يعني لأ ،إن الموضوع مختلف حتّة ال ال سهولة إن أنت ممكن تتفرّج أصلًا على حاجات على على النت بقى مسلسلات بقى ممكن تجيبها ممكن تنزلها، المنصات نفسها ممكن تجيب كذا منصّة مش بس منصات محلية عندك، في منصات دولية ممكن تنزلها، فالموضوع بقى صعب دلوقتي شويّة بصراحة لازم لازم ر رقابة شويّة من البيت.
صحيح. صحيح. رقابة، طب خلّيني أسأل لك سؤال أخير بقى، أنت من الناس اللي بتحب تخش كده تشوف review عن الفيلم أو المسلسل قبل ما تتفرّج عليه، والّا لأ أخش أخوض التجربة؟
ده أكيد، ده أكيد. لا لأ، ده أكيد يعني أنا مثلًا على في اللي هو الموقع اللي هو مثلًا اللي هو فيلم أجنبي مثلًا أو مسلسل أجنبي بيبقى في اللي هو ال التقييم موقع التقييم اللي هو IMDB ده تقريبًا، اللي هو آه، ده ده وش رقم واحد أدخل أشوفه جايب جايب تقييم عليه قد إيه وح وعدد المقيمين كام، ما ييجيش مثلًا الاق ألاقي 100 واحد ومديين التقي الفيلم مثلًا ت تمانية من 10 لأ، واضح أوي إن أنتم ناس صناع الفيلم يعني، لازم يكون جايب مثلًا عدد كبير أوي عشان اق بالضبط آه، <chuckles> فلازم لازم طبعًا يكون عدد كبير يعني.
آه، آه، آه. <laughs> صناع الفيلم وقرايبهم. <chuckles> كويس. منطقي فعلًا، أنا بجد اتبسطت أوي، أوي بالكلام معاك، وبجد باشكرك، ولازم إن إحنا يعني لازم نكررها مرّة تانية.
إن شاء الله. شكرًا جدًا ليك.